Ehm, quella di eri tra l'altro la chat Emma ha un sottogruppo, <chuckles> perché
<laughs> Addirittura!
sì, perché poi quando mia suocera era ancora in vita e dovevamo accudirla, c'è stato un periodo in cui, mhmm, diciamo le sue condizioni erano particolarmente compromesse, abbiam dovuto creare un altro gruppo per gestirla. Sì, e quindi
Un altro gruppo, certo. Eh, certo.
Ultima ciliegina sulla torta, poi ho il gruppo cugini col cognome, ehm, della famiglia di origine mia. Siamo un centinaio. <chuckles>
Ah vedi? Ma come c'è un centina 100 cugini?
Sì, perché mio papà, ved viene da una famiglia dove erano 13 fratelli, quindi capisci?
<chuckles> Oh mamma mia!
<laughs> Capisci perché sono essenziali queste chat? Eh, per
Eh sì, ma avete tutti un bel rapporto, sì, tra cu tu tutti questi cugini?
Sì, ti dico che il gruppo dei cugini è più un gruppo di buon compleanno perché, eh ora che arrivano: "Tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri!" Ehm, quando si sposa qualcuno, quando nasce qualcuno, quindi si condividono le foto. Diciamo che condividiamo solo gli eventi positivi.
Ah okay. Importanti, speciali, ecco.
Speciali e positivi, perché quando purtroppo succede qualcosa di negativo, ecco lì nessuno dice niente in chat e, ehm, si affronta in maniera diversa in queste sì.
Certo. Mh, okay, okay. Eh beh, ci sta anche ecco, un approccio anche differente.
Insomma vedi, non ci siamo fatti mancare niente. Già questo basterebbe per una come me. <laughs>
Eh beh, in effetti! <chuckles> Da come lo descrivi se ehm, d diventa un lavoro solo star dietro a l uhm, v solo le prime 4 che hai nominato. <chuckles>
Sì, sì, è vero. È vero.
Ma ti è mai capitato di dover, mhmm, intervenire magari in una chat dove si era un pochino perso il controllo, appunto, con la messaggistica?
Ehm sì, allora nella chat, quella che ti dicevo, la prima, del lavoro, ehm, son dovuta intervenire anche per alcune modalità che venivano utilizzate. Ehm, sì, perché parte sarà stato il periodo, le tensioni, ehm delle per le persone poi che non si conoscono, quindi non puoi neanche interpretare il messaggio e la battuta, capisci. Ci sono persone che tu Mh.
Sì. Ah okay. Eh beh sì, effettivamente, mhmm, perché magari è stato detto con un tono scherzoso, ma, eh, eh, in un testo come fai a capire che quella persona stava scherzando? In effetti, sì.

Sì.
Ah okay. Ma, ehm, u uhm, se mi permetto, la motivazione per il quale non avete risposto era semplicemente perché non volevate dare adito?
Quindi Sì. No, perché erano state f dette delle cose talmente pesanti, ma senza una motivazione veramente ma, mhmm, nate da proprio da una da una stupidata. E abbiam detto: "Ma cioè, ci siam conosciuti per 5 anni, da una cosa piccola esce fuori un giudizio a tutto tondo così tremendo?"
Valida, eh. Ah beh, in effetti sì. Cioè quando ti poni
E non ci siamo più rivi ti dò questa chicca.
E non vi siete neanche più rivisti, caspita.
Mh, mai più rivisti, mai, p ehm, ma neanche perché noi abbiamo lasciato la chat aperta, abbiam detto: "Mah, si sa mai che penserà, tra qualche" guarda, è stato
Eh sì. Magari dire
Non mi son re
No, di rientrare no, perché non possono rientrare se non li inviti.
Ah, questo tra atro di mhmm, noi non li abbiamo mandati via noi, però. Una chat pe
Eh no, perché se se se le persone escono da un gruppo, cioè e u era gruppo immagino, di WhatsApp, se le persone escono dal
Sì, sì. U un gruppo creato da loro.
Sì, se si esce dal gruppo, ehm, il gruppo scompare? Non non non rimane lì?
Eh sì. Allora, il gruppo c'è perché siam dentro io e mio marito. Loro si vede che hanno abbandonato. Ah, loro scom
O Ma a loro scompare, non a voi. A loro scompare, perché dal momento che esci dal gruppo, ehm prova o s se hai modo, prova a f a creare un gruppo così fittizio, inserisci tuo marito, tu esci, vedrai che c'è l'opzione di cancellare il gruppo, di eliminare e uscire dalla chat e tu non hai modo di poter rientrare. A meno che non vieni reinvitata.
Sì. Ho capito, ho ca Eh, comunque sono u <chuckles> comunque sono usciti dopo un po' di giorni, quindi avrebbero potuto scrivere qualcosa e dire: "Scusate, non è mai successo". Quindi insomma, diciamo che quest'argomento <chuckles> per me ha avuto diverse sfaccettature.
Ah beh, certo. Ha un pe sì, esatto. Beh dai, la cosa importante è che le altre chat invece, insomma fluiscano bene e che tu riesca a gestire tutto quanto al meglio, ecco.
Sì, <chuckles> sì, è un lavo
Guarda, io ti ringrazio di avermi portato nelle tue vicissitudini di chat di gruppo. Ehm, grazie a appunto di avere portato a in una piccola parte della tua vita.